Hindi po ako mismo yung nag-start po ng business bali tinulungan ko lang po yung mga kaibigan ko sa pag-start po nila ng business. So, parang ano lang niya po ako, opo parang katulong niya lang po ko ta's ayun po na nag-start po 'yon nung pandemic po, eh, dun po kami natuto talaga siyempre kailangan po talaga ng pagkakakitaan. So, ano po ayun nag-online selling po kami nung mga pagkain gano'n. Ta's opo, opo.
Mm. Wow! Ang bait mo naman. Mm. Oo, ay gusto ko 'yan, nag nagtinda din ako ng ano, ng buko salad gano'n. <chuckles>
Opo ayan dun po kami nag-start na mag-business dun din po kami natuto, ta's ayun po ngayon po yata ang business niya na po is mga damit na po gan'yan tapos medyo mas napalaki na rin po yata, opo ayun po.
Wow! Gusto ko 'yan. Ang galing naman yung mga ukay-ukay ano kung meron tayong mga damit na hindi na ginagamit puwede na nating ibenta 'yon, 'tsaka ibenta natin ng sa mas maliit na halaga. pero huwag na naman nating ipautang ng ipautang yung mga paninda natin na-bankrupt naman tayo pag gano'n, ano. <chuckles>
Opo, gan'yan. Opo. Opo. Opo. Kaya nga po. Kaya nga po malul tayo naman po yung nalugi at dahil sa sobrang ano po kabaitan, opo.
Kaya, totoo kaya ka nga nagtitinda para ano para kumita, mag-add para may additional income pero may kilala ko na gano'n meron siyang store, ano 'yon 'yong mga natinda niya 'yong mga groceries like, mga delata gano'n. Tas alam mo ba, na madalas nilang utangan kaya ayun na-bankrupt 'yong kanyang paninda. Dahil inuu palagi silang umutang do'n sa paninda niya at saka ginagamit din nila 'yon sa para sa pansarili niyang ano, ah, pangangailangan din gano'n hanggang sa tuluyan ng ma-bankrupt 'yong kanyang negosyo. So, parang hindi talaga maganda 'yong gano'n ano.
Opo. Ano po yu Opo.